هو بصراحة، آآ يعني ميعاد الصبح ده هيكون أحسن طبعًا، أنت بتبقى لسّه صاحي وفي بداية نشاطَك، بس مشكلته الوقت، لو الوقت هيسعفَك وفعلًا هتبقى مُتفرِّغ، فأنا طبعًا أنصحَك بشدّة إن أنت تروح الصبح، آآ هاقول لَك على حاجة تانية وهي حاجة مُهمّة إن أنت لازم يكون معاك حد، لازم يكون معاك حد بيروح معاك، حد بيشجَّعك، حد عنده نفس الهدف إن هو ينزل يمارس رياضة، لو كان حتى الموضوع هيوصل بيك إن أنت تشترك مع Coach أو مع مُدرِّب اونلاين، أو مُدرِّب في الجيم آآ وتسجلوا مع بعض بقى تحط يحُط لَك خطّة أو هدف محدد، لأن خلِّ بالك أنت لمّا تبقى نازل كده في الجيم لوحدَك، بتحس إن أنت تايه أو مش عارف أنت بتعمل إيه، مثلًا لو بتلعب مثلًا كُ أول يوم تاني يوم هتحس إن أنت ما فيش أي تطور، ما فيش حاجة بتحصل، فده هيكسّلَك لوحدَك خلِّ بالك، هتقول طب ما أنا بانزل أهو ما ما بيحصلش حاجة، آآ فده هيخلّيك تطنّش، لكن لمّا يبقى في حد حاطط لَك خطّة، حد خِبرة طبعًا حاطط لَك خطّة مستقبلية، أنت بعد شهر هتشوف إيه، بعد شهرين هيبقى الوضع إزاي، بعد 3 شهور. ده بيدّيك ثقة في نفسك، وكمان بيخَلّي عندك رؤية مستقبلية، أنت نازل ليه، ن إن أنت مستني الهدف آه.
آه بالضبط. فعلًا عندَك حق. آه بصراحة أ حافز آه، وكمان تبقى في حافز كده و أو عندك إمم، مُتحمِّس كده لأنَّك بت تلعب أكتر، أو تمارس الرياضة أكتر، يعني خصوصًا كمان أنا قبل كده جرَّبت إن أنا آمم، آآ، أ أمارس الرياضة، مش أتمرَّن وخلاص، فاهمني؟ كنت بامارس رياضة زي ال كورة القدم وكده، كنت باروح بقى كل يوم أتمرَّن وكان معايا أصحابي وكده، فكان الواحد فعلًا آآ ساعتها مُتحِّمس أكتر إن هو ينزل يتمرن، حتى بيعتبر التمرين ده، كأنّه لعبة نازل يلعب، فاهمني؟ مع أصحابه شويّة آآ ودي بصراحة كانت فترة كويسة جدًا، بس المشكلة إن الواحد بقى ساب الكورة كورة القدم دي خالص، وما بقاش من وقت بقى الشغل ود آه، والدراسة والكلام ده، ففعلًا فكرة إن يبقى عندَك صُحاب كده تنزلوا تت تتمرنوا سوا أو حتى تمارس رياضة، تفتكر دي ممكن ترجَّع عندي الشغف شوية؟
بالضبط. إمم. آه، علشان الوقت وكده. آه، آه فاهمَك.